ده اللي بيحصل بقى اللي هو لأ، طب أنا هاجي لك لحد البيت، واخدك وننزل، وتروح تعملها. وبصراحة دي من الحاجات ال دي من الحاجات الجميلة أوي، يعني لو الواحد بيرفض حاجة في الشغل علشان الشغل مهما كان ما فيهوش مشاعر، هو مكان عقد بنعمل فيه شغل، بناخد قصاده أ أجر، لكن زي ما أنتِ قلتِ بقى اللي هو أنت بتقول لي أنا لأ؟ يعني، ده أنا بابا يالا. اللي هو <chuckles>
بالضبط. أيوه، أصل فعلًا <chuckles> بالضبط، أصل فعلًا الصحاب، أنت عارف إن مهما حصل وأنت اتحطيت في موقف معيّن هم هيبقوا موجودين علشانك أول ناس. أنت لو لجأت لهم في أي موقف، هم هيبقوا موجودين علشانك. هم مصدر دعمك أساسًا، إنما الشغل معلش يعني أنت لو لجأت له هيدعمك في إيه؟
ف ف فت صح، بالضبط. ب مش هيدعمني والله، ده هو هيشيل مني ويديني اسفين عند مديري، وبتبقى ح حالتنا حالة <chuckles> لكن بيقعدوني و بالضبط، وفي الآخر ما يقوليش شكرًا. طب، وعلى إيه بقى. ولكن ال الصحاب بقى بيبقى في، زي ما أنتِ قلتِ حتة العشم بقى وإن هو، مثلًا تعالَ نروح مثلًا ن ن آآ نعمل المشوار الفلاني، عنده مثلًا حاجة عاوز يخلصها، أوراق أو عايز مثلًا حاجة يروح يشتريها للبيت، يعني أي مشوار عمومًا. فيكلمني، فأنا مثلًا أبقى مش في المود فأقول له "طب لأ، بُص والله أنا بس زهقان أو تعبان. أنا مكسل." أي حاجة ف فلأ معلش أنا إيه، هاريح شوية. فخلال مثلًا مسافة السكة، تلاقيه بيخبط على باب البيت أو بيكلمني يقول لي أنا تحت انزل لي. يا ابني أنا مش لسه باقول لك أيوه أنا مش لسه باقول لك لأ <chuckles> لسه مكلمني في التليفون وقُلت لك أنا تعبان. فلأ، اللي هو أنت بتقول لي لأ؟ طب لأ، أنت هتيجي معايا. عارفة <laughs> فتلاقيه جاي لِك و
بالضبط. وبيقعدوك over time وما بيقولولكش شكرًا كمان. <chuckles> <laughs> داخل لك الأوضة، داخل يقومك من على السرير. <laughs> أيوه. أيوه، في علاقات كده في الدنيا بتندرج تحت نطاق الأهل أو اللمة أو العيلة أو العِشرة. الصحاب برضه بيبقوا جزء من القايمة دي، يعني أصلًا ممكن حد يبقى مسافر أصلًا ومش موجود، صحابه هم اللي خادمين أهله وعايشين مع أهله، مهتمين بيه، بيشيلوه. يعني فكرة إن في ناس ممكن يشيلوك لو أنت احتاجت لهم، فده طبعًا يعني أنت تعجَز أصلًا إنك تقول لهم لأ على أي حاجة.
بالضبط.